देखिए, बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि लेकिन ये मुझे लगता है कि रेशियो बड़ा कम है, 100 में से मुझे लगता है कि केवल 10 परसेंट लोगों के पैसे वापस आ पाते हैं, 90 परसेंट लोग, कहते हैं ना कि आपके पैसे हमेशा के लिए चले जाते हैं। और देखिए हमारे देश की दुविधा यही है कि रूल्स-रेगुलेशन तो बहुत हैं, लेकिन वो ढँग से फॉलो नहीं करवाए जाते लोगों से या कोई मानता नहीं है और नियम तोड़ने वाले भी ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि ब बहुत कम लोगों के वापस आ पाते हैं, व्यावहारिक तौर पे आप ये सच्चाई है और आप फिर कहीं भी रिपोर्ट कर दीजिए, हालाँकि पोर्टल मौजूद हैं और आप शुरुआत अब तो देखिए हर व्यक्ति को करनी चाहिए कि भई आपके साथ अगर कुछ ऐसी ठगी हो रही है, तो आप सबसे पहले रिपोर्ट करिए उस चैनल में, आप एफआईआर कराइए, फिर उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसपे अ, क्या कार्रवाई करते हैं। तो आप तो अपनी तरफ़ से कम से कम सब अपना निभा सकते हैं। जी।
अच्छा। जी बिल्कुल। ये बात है। हाँ जी। ये तो है। जी। ज़रूर और मैं ऐसा करूँगी। वैसे अ, मुझे ना आपसे जानना था कि आख़िर में आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं जब आपने डिजिटल पेमेंट की तरफ़ रुख किया तो किस तरह से आपके ख़र्चों में बदलाव आया है? क्या वो बढ़े हैं? वो घट रहे हैं या फिर आप बार-बार लगातार बिना सोचे ख़र्चे करते हैं, ज़रा इन सारी अ, चीज़ों के बारे में बताएँ।
हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ, देखिए क क अक्सर ये देखा जाता है ना कि लोग जब यूपीआई से पेमेंट कर रहे होते हैं तो उनको मतलब पता ही नहीं चलता है कि वो पैसे खर्च कर रहे हैं। और मेरे साथ भी यही होता है और बड़ी दुविधा में फँस जाता हूँ। जब मैं मन्थ के एंड में देखता हूँ कि लास्ट में ये पैसे ही नहीं बचे अकाउंट में आपके और क्या होता है ना कि जब आप देखिए आप हार्ड कैश जब आप ख़र्च करते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक आप कहते हैं एक साइकोलॉजी रहती है, आपको पता होता है कि आप पैसे ख़र्च कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-से हिसाब से ख़र्च करते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार ये रोका जा सकता है और जब क्योंकि आप देख रहे हैं ना पैसा निकलते हुए अपने वॉलेट से और जाते हुए दे रहे हैं किसी को, तो साइकोलॉजिकल मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। और ऑनलाइन यूपीआई में क्या है कि आपने फ़ोन निकाला, कहीं भी क्यूआर स्कैन किया और पेमेंट हो गई झट से। एक, 10 सेकंड के अंदर, तो आदमी को उतना पता नहीं चलता और करते-करते बहुत ज़्यादा ख़र्चे बढ़ जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता है, मैं परेशान हूँ इस चीज़ से अब हालाँकि अब डिजिटल युग में तो इसका कुछ उपाय ढूँढ़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल-सा लगता है। जी।
ओह! अच्छा। ये तो है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो है। <chuckles> अ, जी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि कहीं न कहीं खुद ये करना पड़ता है। अच्छा जैसे आपने बहुत अच्छे-से बताया लेकिन कभी-कभी ना बच्चे जो होते हैं वो समझते नहीं हैं या फिर कभी-कभी जानबूझकर गलतियाँ कर देते हैं, तो ऐसे में बड़ा नुकसान हो जाता है। कभी-कभी तो आर्थिक रूप से अ, इतना तन नुकसान होता है कि तनाव भी बहुत बढ़ जाता है। तो अ, ऐसे में जो आस-पास के बुज़ुर्ग रहते हैं ना वो 1-2 उदाहरण देखकर बहुत डर जाते हैं और युवा पीढ़ी में भी कहें अब तो धीरे-धीरे ये डर बढ़ते ही जा रहा है, लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? उन्हें क्या बताया जा सकता है कि वो क्या करें, उनके लिए क्या बेहतर होगा आपके अनुभव में?
हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। हाँ। हाँ बिल्कु जी।

अ, देखिए अ, वाक़ई में फ्रॉड ज जैसी जो, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के साथ आजकल होने लगा है, साइबर ठगी और ऑनलाइन साइबर क्राइम ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। ये बढ़ने भी इसलिए लगे हैं कि जब से देखिए हम सारे यूपीआई का इस्तेमाल करले लगे हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि लोग अ, लोगों को 1,000 भी निकालने होते थे तो वो बैंक जाते थे, वहाँ पे स्लिप भरते थे तो निकालते थे। फिर उसके बाद में एटीएम आया, फिर एटीएम से निकालना, फिर भी वो अ, आप कह सकते हैं कि एक तरीक़े से सिक्योर था, क्योंकि आपको एक प्लास्टिक का डेबिट कार्ड चाहिए होता था और आप जाते थे एटीएम पे लाइन लगा के फिर वहाँ पे अपना पिन डालते थे, फिर निकालते थे, तो काफ़ी सुरक्षित तरीका था। और डिजिटल पेमेंट मेरा मानना है कि अ, ठीक है, बहुत सारे लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं इसमें, लेकिन ये उतनी सिक्योर नहीं है, जितना पहले की अ, चीज़ें हुआ करती थी, जो परंपरागत चीज़ें आप कह सकते हैं, पेमेंट की जो माध्यम थे। और बहुत से लोगों को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ख़ास तौर पे देखिए लोग कह दे कहते हैं ना कि आजकल तो अ, बड़े अ, लिंक आ जाते हैं, लोग लिंक पे क्लिक कर देते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेज और उनके खाते से पैसे पूरे गायब हो जाते हैं। हाँ। हाँ, हाँ।
जी, बिल्कुल। जी, ज़रूर। ये तो है। हाँ। ज़रूर। बिल्कुल। ये तो है। हाँ। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे भी कर देते हैं या फिर अ, कभी-कभी तो जो जो पढ़े-लिखे होते हैं ना, उन्हें भी समझ नहीं आती है, कि क्या चीज़ें हैं, तो वो गलतियाँ हो जाती है, तो क्या करें वो?
हाँ। सही बात है। जी। देखिए, बहुत सारी सबसे पहली बात तो कि किसी भी अनजाने लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। और अभी ज हाल कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में देखा था, कि एक इनविटेशन कार्ड आया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में और लोगों ने सोचा कि भाई शादी का इनविटेशन कार्ड है, पार्टी में जाने को मिलेगा, अब तो दावत का निमंत्रण है। तो लोगों ने उसपे क्लिक कर दिया, अब सोचिए 65 या उससे ज़्यादा लोगों ने उसपे क्लिक किया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और सभी के खाते से कुछ न कुछ पैसा ज़रूर गायब हुआ था। तो ये रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले की ही है, अभी पिछले महीने की, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये।
अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अरे बाप रे! जी। तो क्या मतलब उन लोगों के पैसे वापस आए, कोई तरीक़ा होता है, उन्हें रिपोर्ट करने का, कि हाँ, उनके साथ फ्रॉड हुआ है? और कैसे मतलब लोग पुलिस या फिर जो भी क्राइम ब्रांच की जो टीम होती है, कैसे पता लगाती है? क्या कभी ऐसा भी होता है, कि अगर इस तरह के फ्रॉड हो जाएँ, तो वो क जो जिनके पैसे जाते हों, वापस आ पाते हों, कभी हुआ है ऐसा या फिर होता है?
उ, जी। जी। जी।